Allora, volevo chiederti, quali sono le abitudini che ti hanno in qualche modo cambiato la vita?
Allora, ehm, uhm, diciamo che ho iniziato un po' da da più giovane no, ehm, nel senso che io non avevo fatto tantissimo sport, però, ehm, quando ho iniziato le superiori ho smesso completamente di fare qualsiasi tipo di attività fisica. Ehm, e e ero un po' ingrassata, ehm, e quindi a una certa, ehm, il mio fidanzato dell'epoca, che aveva anche lui bisogno di una bella dieta, aveva deciso di mettersi a dieta, no. E mhmm, e lui ha iniziato a fare attività fisica, andava andava a correre no, e quando ci vedevamo, ehm, spesso mi diceva: "Dai, vieni a correre con me, incominciamo a correre insieme", alla fine ho iniziato ad andare anch'io, e da lì poi ho ripreso a fare, ehm, attività fisica, ma ho anche un po' cambiato no, il modo di di mangiare e di gestire lo zucchero.
Mh. Ah. Mh. Sì. Ce Eh. Ecco raccon ecco raccontami un po' appunto che che qual è stato questo cambiamento che hai fatto da quel momento?
Allo innanzitutto, ho ripreso, appunto, l'attività fisica che era, mhmm, 3, 4 anni che non non facevo più. Ehm, e poi, appunto, ho cambiato proprio il modo di di mangiare. Ho totalmente rimosso gli zuccheri per un bel po'. Uhm, poi, li ho li ho piano, piano reinseriti perché, comunque, mi mi mancavano. Ehm, però, tuttora, non so, nonostante, son passati una quindicina di anni continuo a mantenere quello quello stile di vita, no, quindi, uhm
Mh. Sì. Beh, quella è una cosa importante, diciamo, perché tante volte le diete vengono prese come un passaggio che uno, uhm, e, poi poi finisce tutto lì. Eh, invece non è vero. Uhm, le diete andrebbero appunto, più che diete bisognerebbe parlare di cambiamento, no, di stile di vita, come dici giustamente tu.
Mh-mh. Esatto. Esatto. La la necessità non è soltanto perdere peso, ma è anche, secondo me, iniziare a stare bene, e poi, avere anche una maggiore consapevolezza, no, di mhmm, di noi stessi. Nel senso che, ehm, il perdere peso è è facile, no, io avevo perso circa una decina di chili, in i in 6 mesi, quindi, ero tornata a un peso a un peso forma, solo che poi, ovviamente, la difficoltà sta nel tenere, no, queste abitudini sane, uhm, che non significa che non puoi più sgarrare, nel senso, che io sono una amante del McDonald's, quindi, vado al McDonald's, <chuckles> mangio male, assolutamente, però, uhm, sta un po' nel controbilanciare, no, il mangiar male con una un mangiare anche bene, no, cioè, avere delle abitudini che siano siano sane. Cioè, per dirti io adesso uhm, da quando poi ho fatto l'università, che quindi avevo degli orari un po' più stabili, ehm, fino ad adesso, attualmente che che lavoro, uhm, ho questa abitudine che al mattino io mi alleno. Semp tutte le mattine. Cioè, cascasse il mondo, io ho la sveglia alle 6, e dalle 6 alle 7 e mezza, mi alleno tutte le mattine. Ehm, quindi, ho ho questa abitudine proprio di, uhm, svegliarmi con la consapevolezza che ho bisogno proprio di carica, no, perché l'unico modo che ho per avviare la giornata bene, è sentirmi bene io. Quindi, è una bella sudata, che può essere una corsa, 'na camminata o, uhm, crossfit. Uhm, quindi, cerco sempre di di dare tanto, no, e poi, continuare con una colazione sana, cioè, io tendenzialmente mangio sempre la frutta a colazione, ehm, che sia estate.
Cer Eh, beh. Cer Mh. Cert certo. Eh, s Certo. Mh. Sì, sì. Er E, di zuccheri che mi dicevi di zuccheri, comunque, vabbè, sono necessari, però, limitatamente, no, non è non è c bisogna stare attenti alle quantità, no, perché oggi zuccheri tante volte ce n'è aggiunti molti i molti alimenti che si comprano così, quegli alimenti pronti, così. C'è giù zuc zucchero un po' da tutte le parti, no, quindi, c'è un pochettino da da da stare attenti.
Sì. Sì. Mh-mh. Esatto. Mh. Esatto. Fai conto che io quando li avevo tolti all'epoca, li avevo proprio tolti, cioè, avevo sostituito cioè, non mangiavo più roba zuccherata, tranne il miele, che erano, uhm, zuccheri buoni, come poi anche quelli della frutta.
Sì. Mh. Come dolcifican certo.
Ehm, ed era stato veramente difficile, perché quando inizi a toglierli senti proprio il fatto che hai una dipendenza dallo zucchero, no, cioè, ne senso ti senti la necessità di mangiare, no, quelle schifezze dolci proprio perché, uhm, ti creano una dipendenza, no, e, mhmm, dopo averli tolti, dopo un po' di tempo, ti parlo di qualche mese, avevo anche smesso, no, quel di sentire la necessità di dover mangiare. Poi
È verissimo. Eu o Esa No, no, ma di fatti. La la la diciamo il discorso che mi dici tu è verissimo, il discorso, diciamo, di di <clicks tongue> di cambiare lo stile di vita è una cosa che, vabbé, all'inizio, magari, può può può rappresentare un po' così un un cosa straniante, perché uno è abituato a mangiare certe cose, a fare un certo tipo però, poi, se ci si abitua, passando un po' di tempo, ci vuole un po' di costanza. Ecco, all'inizio ci vuole un po' di costanza, un po' un po' di volontà, no, poi, dopo diventa tutto abbastanza regolare, perché anche il mangiare troppo, esagerare col mangiare. Ora, eh certo, uno giovane, che fa palestra, così, per carità, mhmm, c'ha bisogno di di di alimentarsi bene, di avere di ave la giusta quantità di proteine, di di di carboidrati, ehm, qu e tutto quello che verdure, ve vitamine, e tutto quanto. Però, sempre, nei limiti di quello che poi è il consumo che uno ha, tu sommato.
Mh-mh. E Mh. Certo. Mh. Etto. Mh-mh. Esatto. Esatto. Anche perché, poi, ci sono proprio prodotti che ti creano una una dipendenza pazzesca, no, ehm, cioè per dirti io dopo appunto, dopo un po', ho smesso anche di senti' la necessità di mangiare zucchero. Poi, piano, piano, li ho reintrodotti, cioè, io tuttora sono un amante dei biscotti della Milka col cioccolato, eh, cioè, non potrei vivere senza. Però, uhm, mi rendo conto che molte cose non le mangio neanche più, cioè, le briochine, ehm, quelle cose cioccolatose, così, non
Certo, cer Mh, mh. Eh. Ma scusa una cosa, ma tu hai mai notato che, uhm ma tu senti pensi che sia una necessità proprio fisica la tua di questi di questi prodotti qua, o è più una una necessità psicologica di avere, poi, questi questi qua? Perché tante volte il cibo diventa anche un pochettino un una sorta di dipendenza, no, proprio dal cibo. Uno non ne ha bisogno, però, si annoia, non sa cosa fare, pe scaricare un attimino un po' di tensione, cosa fa, si mangia, no, eh-eh, e quello non è non è un buon un buo un buon mo modo de di di alimentarsi.
Sì. Sì. Mh-mh. <chuckles> Eh. All De No, no. Son d'accordissimo. Io, guarda, ti dico questi biscotti a o io ho un po' di allergie, no, quindi sono molto, uhm, diciamo, limitata perché so allergica a tipo la frutta secca, frutta a guscio, quindi, tutti quei cose che sono un po' ovunque nei dolci, quindi, quando Esatto. Quando trovo, magari, un prodotto, appunto, come questi biscotti che posso mangiare, ehm, tendenzialmente li li compro e cioè, mi capita cioè, io di solito un 2 volte alla settimana faccio colazione col tè e biscotti, no, pe' spezzare anche un po', uhm, la routine della frutta, e quindi, basta quelli devo mangiare. Poi mi capita a volte dopo dopo cena soprattutto che mi vien voglia di mangiare qualcosa, mi mangio un biscotto di quelli, uhm, senza senza colpe perché, comunque, se no
Ah. Devi stare attenta, cert Vabbè, per carità. Certo. No, comunque, l'importante è che sei consapevole che stai mangiando un biscotto, che non poi non do da 1 non diventano 2, 3, 4, 5. C Fai attenzione tu a quelle cose lì, diciamo. Cerchi di mangiare con consapevolezza, puoi anche andare dal McDonal uhm, okay, vai però, dici: "Mi mangio quello e basta.", no, magari. Perché? Perché in fondo, ripeto, uno uno oggi con la vita che si fa vabbè, tu vai in palestra tutte le mattine, ti fai la tua attività fisica, quindi, quella richiede certamente un po' di un po' di alimentazione extra, no, però però, poi, una volta che hai raggiunto il tuo il tuo ideale, diciamo, quello che ti necessita, tutto quello in più diventa un pochettino superfluo, ecco.
Sì. Esatto. Sì. Sì. Sì. Mh-mh. Se. Sì, sì. Assolutamente. Infatti, ti dico, io cerco sempre di di avere una una dieta bilanciata, no, uhm, poi, mhmm, io, mhmm, sono sono consapevole degli sgarri, e ti dico, mhmm, li ho sempre visti come una cosa, cioè, per me normale, nel senso se si mangia McDonald's 1 volta ogni 2 settimane, non succede niente. Certo, se diventa l'abitudine del: “Tutti i giorni prendo quello, poi, mangio questo.“ Cioè, a volte ti dico non è facile perché, magari, sono alla sera sul divano, mi vien voglia di mangiare qualcosa, però dico: “Non ne hai bisogno.“ Anche perché, poi, mangi, ti appesantisci, fai fatica a dormire, cioè, c'è una serie proprio di Poi, penso che con ti dico, quando ho iniziata ad avere 30 anni, ho sentito molto di più la difficoltà di digestione la sera, eh. Prima era un po' più facile. <chuckles>
Eh. Quel Eh, infatti. Vice Infatti, infatti. No, poi, è una questione di età, probabilmente, pec con l'età, poi, il i sicuramente la la fame la fame è uh, ha una componente, diciamo, <chuckles> f fisica, diciamo, n diciam materiale e poi, c'è una componente psicologica, e infatti se pensi a quelli che si vedon delle volte in televisione adesso, noi parliamo di questa cosa qua perché parliamo sol comunque, c come fa una persona a mangiare in continuazione tutto il giorno, arrivare a a diventare tra i duecento trecento chili. È una cosa incredibile pensare come ma, lì è perché subentra un una p p lì è un'abitudine, anche quella è un'abitudine, malsana, as stramalsana, di mangiare in continuazione, e poi, quindi, dive-diventa quelle cose lì. Quindi, effettivamente
Mh. Sì. Se. Sì, sì, certo. Sì. Sì, ehm, dico, io quando viene voglia di mangiare ehm, ma perché, sai, è come dicevi anche tu, magari la noia, no, cioè, quando sono, magari, in ufficio, dopo un po' mi viene fame, io ho imparato il mio trucchettino è bere. Cioè, io mi porto sempre una tisana, uhm, qualcosa invece, di mangiare bevo perché, comunque, magari, prendo con le tisane ai fru alla frutta, no, che ti danno un po' di sapore ehm, perché non è fame, cioè è noia, no, il tuo cervello dice: "Ah, ci annoiamo, mangiamo qualcosa?" Però, non ne hai bisogno.
è così. Certo, cer Eh. Piuttosto Certo. Un Esatto, esatto. Ehm Infatti, il discorso dell'abitudine è anche un po' quello, perché se uno riesce a superare, no, probabilmente quel quel quel quel quel
Sì, sì, ehm Mh.
quell'automatismo lì, no, se uno riesce a uscire da quell'automatismo lì perché è automatismo, è una cosa automatica, uno neanche ci pe e, quello dicevo la consapevolezza, no, uno quando mangia deve dire: "Ma perché sto mangian" Ma, la stessa cosa può succedere anche col fumo, <chuckles> persone fumare uno che cosa succede? Che uno fuma, a un certo punto si trova che c'ha la sigaretta in m mano accesa, e non se n'è neanche accorto di quando l'ha accesa, perché le le accende così, senza neanche pensarci, no. E quelle non so u una sigaretta può far piacere. Accende delle sigarette così, s <chuckles> che neanche te ne accorgi, non è una cosa piacevole, cioè, quando uno poi se ne accorge: "E ma cosa sono matto? Che che mi è che fumo senza neanche rendermi conto che sto fumando?" Eh, no.
Se, è vero. Mh-mh. Certo. Sì, sì. Sì, esatto. <chuckles> No, no. È vero, è vero. Il il cibo è anche così, bisogna avere un po' di di forza di volontà come, appunto, dicevi anche
Ma tutto, ma anche il lavoro può diventare può diventare una forma di di di di a una un appiglio, diciamo, un salvagente da situazioni d di stress, da situazioni di di non so, in qualche modo, si non si vive bene, ecco. Com comunq mi dicevi è una questione di equilibrio, comunque, bisogna cercare nella vita, trovare a abitudini sane, uhm, l come dicevi, sport, fare del movimento, mangiare poco, mangiare sano, fare frequentare amici, vedere un po' di pe n non esagerare in niente, e <chuckles> e fare un po' di tutto. <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. Sì, anche perché alla fine, poi cioè, mhmm, sei tu che poi ne paghi le conseguenze, cioè, ne senso vita non sano, non ti fa bene. Poi, per carità, se ti deve venir qualcosa ti viene lo stesso, però, sai, magari cioè, io ho amici che hanno la mia età, che hanno 30 anni, e li vedi che cioè, hanno, vabbè, un po' in panza ma va bene, cioè, ci può stare, però, vedi che fanno fanno una rampa di scale, e fanno fatica, e io dico: "Ma come fai a far fatica a 30 anni? Cioè, fa 20 anni cosa fai? Prendi l'ascensor" Cioè, anche 'sta co per dirti, in ufficio noi stiamo al quarto piano, io tutte le mattine faccio le scale, non prendo mai l'ascensore perché non c'è.
Eh, certo. Ah, beh. Eh. Ma sì, ma sì. Cer Cer Ert Cert Eh, cert e, anche quelle anche quelle sono appunto, sono abi oggi, vedi persone che per andare, non so, a prendere, ehm, il pane a 50 metri da casa p usano lo scooter, maga o la macchina, addirittura, 100 metri, la macchina. Ehm, e, insomma, le persone oggi so poi, magari, vanno in palestra, non so, magari, quelli neanche in palestra vann <chuckles>
Eh. Sì, sì. Ehm <giggles> Anche È vero, questa cosa fa ridere, cioè, nel senso, l'attività fisica non è necessariamente massacrarsi, ma veramente avere la la forza di volontà di farti quelle 4 rampe di scale che, comunque, ti fanno ti fanno bene, no, cioè, è proprio una cosa che devi devi un po' instillarti anche tu, cioè, devi avere, comunque, la
Certo. Anche lì, vabbè, tu che vai in palestra no, palestra 1 ora al giorno, no c è una cosa sana. Ma, se pensi che quel a oggi, anche quelle persone che vanno i bodybuilder, quelli che fan tu ore, ore, ore, mangiano proteine, mangiano i 'ste cose qui, c anche quella non è un'abitudine di vita su quella non è più un'abitudu non è più un'attività fisica sana. È un'attività fisica che somma, che uno utilizza per schiacciare qualcos'altro, per nascondere qualcos'altro, almeno, perché so no è è un po' esagerate così la cos perché ti precludi altre cose, tutto la vita incentrata solo su quello, no. La vita deve essere una cosa un po' più un po' più equilibrata, insomma. Ci vuole u il diverti il lavoro, il divertimento, momenti anche di noia, perché anche i momenti di noia, e e saperli gestire, fa piacere anche quelli senza dover mangiare per forza caramelle, bis
Mh. No, è vero. Sì, cioè, non devi f Sì.
merendine, cose, o cosa ne so? <chuckles>
Sì, sì, è vero. Sì, è vero. Cioè, bisognerebbe trovare u u proprio come dicevamo anche un equilibrio per le cose. Cioè, mhmm, nel senso, vai in palestra, ti alleni, ma cioè, la la cosa che io penso è che, molto spesso, cioè, ci siano persone che si allenano non per stare bene, ma per far vedere agli altri che lo fanno, no, cioè, lo vedo qua quando vado in palestra, e dico ma sono lì che si fanno le foto e i video, e dico "Ma sei in palestra! Cioè, se ti alleni, lo devi fare perché devi stare bene tu, ti devi piacere tu, non per far la storia su Instagram, e dire: 'Guardate, sono in palestra'." Cioè, <chuckles> nel senso, non
Esatto, esatto, esa Eh. Esat cioé, que quel modo lì diventa diventa un'abitudine un po' po' pericolosa, nel senso che, poi, uno domani, poi, uno me eh, cosa si dice? No, le cose van fatte giustamente come dici, van fatte per sé van fatte in modo equilibrate, in modo che che facciano star bene, ecco, che facciano star bene, che poi dopo non non hai dei rimorsi, non hai dei rimpianti, a dire ma:“ non avessi fatto invece che quello, ave avessi fatto cosà.“ Va bene dai, ehm, ma, è stato un piacere p chiacchierare un po' con te stamattina, e ti ringrazio, e spero di risentirti presto. <chuckles>
Sì. È normale. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Grazie mille a te. A presto.
Ciao.